Помнишь момент, когда что-то стало действительно интересно?
Да, я очень хорошо помню этот момент. А, я рос подростком таким очень м, любил читать. И я, м, если там мальчишки бегают, э, прыгают, чё-то там, э, играют в казаки-разбойники, нет, я тоже это конечно же, это было. Но если б у меня был выбор новую книжку почитать приключенческую или там, э, ну, э, куда-то там бежать, то я бы выбрал, э, книжку. Потому что мне на тот момент казалось, что выдуманная реальность намного интереснее, чем настоящая, в котором я живу. Такой, знаешь, способ убежать от реальности и проживать какую-то более интересную жизнь.
А. Мгм.
Вот. А
Ну, в целом так и есть. Мне кажется, просто те, кто не читает книги, они просто н об этом не знают. <chuckles>
<laughs> Кстати, да. Очень, ну, верное утверждение. Вот. И Да.
Да, это зд у тя было такое увлечение. Мгм.
То есть вот этот момент, э, он у меня размазан, потому что, э, у меня вот это вот увлечение чтением, оно началось с момента, как меня научили читать. А научили меня читать в 5 лет. Да, в 5 лет. И в 5 лет я уже читал бегло. То есть, в принципе, б читал с такой же скоростью, как сейчас. И когда ты бегло читаешь, ты такой думаешь: "О, интересно". Берешь книжку, а тебе же еще мама с бабушкой там чё-то читали. У меня мама с бабушкой. Вот.
А. Но это редкость. Мгм. Ничего себе. Да. Мгм.
И моя первая книга- это "Гуси-лебеди". Я как щас помню. И я вдруг какой-то момент, я ее читаю, и вот это вот знаешь, не то тут- я по слогам, со слезами, меня заставляют, я не хочу- вот это. И в какой-то момент я я вдруг и у меня пошло, пошло, и я чи и я не просто читаю, а я понимаю, мне в прям в голову новая информация, мозг такой: "Вау, еще, еще!" Эйфория абсолютная. Я был я: "Бабушка! Мама! Смотрите, я читаю!" Ну, это был прям счастливый день в моей жизни, да. Вот.
<chuckles> Здорово! У детей обычно с этим сложность, особенно когда они только учатся, то есть вот какие-то начальные классы это даже. И они часто просят, чтоб им именно читали, то есть ребенка тяжело заставить, чтоб он читал сам. Поэтому это скорее исключение- твой случай. Да, необычно.
А, не-не-не, никакого исключения. Э, я не хотел читать. Я сам не читал. Меня заставляли. То й меня заставляли, это я не сам научился.
Ах. А, то есть сначала всё-таки надо заставить.
Я ненавидел, я, э, плакал. Я прихожу, э, с детского сада, меня сажают, э, за стул, за маленький такой. Мне 5 лет. И мне говорят: "Вот те книжка" Читаем сами "называется. Ну-ка, давай учи". А я- 5 лет. Какой учи? Вы чё? Они мне: "Нет, давай". От пос слоги там, сначала буквы, потом слоги. Это: "а", "о", "у", "е". И вот ты сидишь и и плачешь, думаешь: "За что мне это наказание?" Вот. Просто вот этот переход от "я ничё не понимаю, как вы меня все достали" к "вау, нифига себе, оказывается, мой мозг вот так умеет: читать и понимать", он был прям таким, знаешь, мгновенным. То есть что-то там случилось в этот момент. Это было офигенно просто.
<chuckles> <chuckles> Мгм. Это здорово. И как всё это дальше продолжалось? То есть тебе зах дохо захотелось читать дальше именно самому, или всё-таки сначала, э, всё равно просил периодически там маму или бабушку читать что-то на ночь?
Не, э, б конечно, сам. Всё, это так неинтересно, когда те читают. Ты всё ты хватаешь книжку и, э, с ней прячешься где-нибудь, чтоб тебя не увидели, потому что будут ругать. Знаешь, это тот случай, когда научили читать на свою голову. Я читал всё подряд, вообще везде. Ем- читаю, в туалет пошел, извините за подробности, книжку с собой взял, естественно. Э, там, э, легли спать, у меня такой фонарик был, я накрылся с одеялом, включил фонарик и чё-то там почитал. Ну, в общем, это вот такое, знаешь, вот до э, ну, д до фана до фанатизма до доходило до такого.
Мгм. А. Мгм. Да, похоже уже, да, на какой-то немножко перебор. А скажи, вот ты просил какие-то книги, ну, не знаю, принято тогда было купить или взять в библиотеке, или ты просто начал с того, что есть дома, и что попадалось под руки? То есть это всё-таки были детские книги или какие-то уже там приключения более взрослые?
Вот это прикол, потому что у нас, э, достаточно не ну как, не то что неплохая, ну скажем так, сервант, и там полный сервант, там 5 полок книг. И, конечно, там были приключенческие, и я их все перечитал в первую очередь, естественно. Я помню, Был рекорд, я
Так. Мгмгмгмг.
что ж я перечитал? "Две Дианы", по-моему. Такая толстенная книга Дюма, и я её, э, э, начал читать где-то в 10:00 дня, и к вечеру, ко сну я ее закончил. То есть, я в день ее зафигачил. Да, да, я просто целый день сидел, потому что не мог оторваться, настолько мне было интересно. Вот. А потом уже да, какие-то взрослые были книги, я их как-то пытался тоже читать, и попадалось всякое, кстати. Попадался Эмиль Золя, ко который как бы вообще не детский, и там прям, прям, там очень для там, школьника такое себе, откровенное. Вот.
Ну, ничего себе. Мгм. Так. И ты не д не забрасывал, то есть всё равно это всё читал?
Нет, конечно. То есть ты т читаешь когда и не понимаешь, чё происходит, э, там что-то более такое взрослое. Ну, конечно, ты у тя концентрация теряется, и ты там н не дочитываешь до конца, конечно, вот. Э, а потом мне попалась кстати, любопытный момент. У меня бабушка была санитарным врачом, и у нее с была старая-старая книга, в которой были показаны всякие разные операции. То есть там были прям, э, картинки. Да, картинки.
Мгм. Мгм. Так. А, то есть картинки. Мгм. Да, такие книги очень интересны.
Да, и она такая старая, знаешь, она там какого-нибудь там 50-х годов выпуска, такая. То есть там картинки, они нарисованные, но очень-очень познавательно. И я ее открыл, и для меня это был тоже какой-то новый мир. Ниче себе! Там как, э, аппендикс вырезают. Для меня это было таким фан такой фантастикой, мне очень нравилось, я прям читал там, как это там за какие зажимы используют, как кровь останавливают там. И прочее.
Да, здорово. Ну, это удивительно, что ребёнка можно этим заинтересовать. Ну, картинками ещё может быть, а вот чтоб прям всё это читать медицинское, там же, наверно, термины какие-то были специфические, длинные слова.
Ты знаешь, э, это было именно как в о в общем, то есть это такое о общее общее понятие, да. То есть там не было какой-то сложной латыни или каких-то супер там каких-то лекарств, м, труднопроизносимых. А там было из разряда: нужно наложить жгут сюда, там разрез сделать тут, э, там на столько-то миллиметров там, э.
А, то есть поверхностное. Мгм, мгм. То есть если что, ты знал, где нужно резать? У друзе у друзей, да? Если пожаловался кто-то на живот, несите скальпель.
<laughs> Да, да, да. <laughs> А. Да, да, да. Типа того. Вот. Но
Скажи, а были т ситуации, когда взрослые начали контролировать, то есть они такой в какой-то момент: "Ну, столько нельзя читать",- и как-то отнимали эти книги, запрещали, говорили с там: "Зрение потеряешь, так много читать будешь". Скажи, как вот с этим обстояло дело?
Да нет, там на зрение было, в общем-то, э, наплевать, вот, а то, что книги стали способом манипуляции, это 100 %, да. От меня прятали книги, да, или, например, типа они мешают учёбе, ты вместо учёбы читаешь книги. Ну, это было п и это было правдой.
А, как нечестно. А кстати, а учебники так не интересовали, как другие книги? О, ну это неприятно, да.
Ну, абсолютно. Да нет, конечно. Нет, вот вот историю, историю мне нравилось. Литература- ну, так. Э, многие книги сейчас очень актуальны, когда тебе уже далеко н н н н не 12-13 лет. А тогда- я вообще не понимаю, что что тринадцатилетка мог понять, э, в классике. Э, мне кажется, её надо читать уже си сильно-сильно
Ну да. Вот, кстати, хороший вопрос, да, у многих возникает. Мне кажется, как-то его слишком много десятилетий не поднимали. Чё-то долго, э, люди думали, <chuckles> что это не та литература, которую надо преподавать в школе.
Да. Поэтому
Вот. Да, интересный момент.
Да, поэтому, м м-м, ну, это мне нравилось, а что касается каких-то других учебников там: математики, физики и так далее, ну нет, конечно, это не то. Там-то ты в другой мир не попадешь, вернее, ты попадаешь, но какой-то он не такой интересный. Там никто мечом не размахивает, на абордаж корабли не берет, со и сокровища не ищет, э, там с врагами не борется.
Так. Ну да. <chuckles> М, мгм. А скажи, а были моменты, когда ты уже научился хитрить, как бы обходить какие-то запреты, манипуляции, например, взять фонарик и, там, ночью под одеялом читать, или что-то из этой области?
Э, у человеческий мозг удивительно, э, устроен, если тебе чё-то запрещено, то он, э, поднимает все свои резервы, <laughs> чтобы преодолеть. Э, в нашей стенке, э, был такой секретер, на ключик закрывался, и туда прятали книгу новую, э, которую отец купил и очень сильно её расхваливал. Ну, и как раз таким образом они очень мне, как это сказать э, манипулировали, короче, э, мной. Книгу эту не давали читать, пока я там ну, не знаю, оценки не исправлю, или ещё что-то.
Это так. Так. А. Институт не окончишь. Ага. <laughs> Всё так. А книги там вообще нет.
Да, это классно. Пока не женишься, ребенка не родишь, да. Вот. Да. Да. Вот, и я потом я ведь знал какой это ключ, вот, и как-то я был у своего приятеля дома, а у него похожий секретер, тоже с ключом. И я его выпросил, даже, по-моему, на чё-то поменял, на какие-то вкладыши из жвачек, ему на время ключ взять. Вот этот ключ взял, прибежал домой, открыл секретер, взял книгу, почитал первые несколько страниц, но я не мог же всю прочитать, хотя бы несколько страниц. То есть, у у, понял, о чём это, чё как. Да, да, да, потом опять закрыл <chuckles>
Ага. Мгм. Да. Многоходовка какая. Ничего се. Слушай, ну, это явно из какого-то прич приключенческого романа взят опыт.
Естественно, я в этот момент представлял себе, что я какой-нибудь там, э, там, не знаю, индеец или ковбой, который пр по по -по чужой территории продвигается, и в любой момент его могут <laughs> спалить негодяи, и он должен будет, ну, как-то выживать. Да, конечно, конечно. Вот всё это
Выкупить ключ за жвачки- это ж вообще просто сериал. Слушай, ну если так подумать с точки зрения ро родителей, взрослых, которые пытались, там, манипулировать на пользу общества, и тебя в будущем, там, учиться направить, то, конечно, это вредоносные книги, действительно, научили, как хитро выходить из ситуации.
<laughs> <chuckles> Как и как им казалось, да. Мгм. Ты знаешь, э, я вот я щас ретроспективно всё это посмотреть. На месте своих родителей, господи, я бы так радовался, что ребенку чё-то нравится, интересно, и что он интересуется вот этим. Не на не наркотиками, не выпивкой, не какими-то там, не знаю, там, э, не из рогатки по птицам стреляет, да, а он зани э, делает что-то вот такое. И вот как бы это было бы классно направить, да? То есть вот что бы я сделал? Я бы как минимум сказал, там: "Хо Читать любишь? А любишь писать? А попробуй сам что-нибудь напиши". Но это как будто бы как будто бы это вот в вылезает. Может, и нет, может только читать любят, а вдруг получится. Потому что у меня это в итоге получилось, но мне на это, м, пришлось потратить 20 лет, а я мог бы уже тогда, э, уже начать, и жизнь моя не ста была бы совершенно другой, да. Так что
Это точно. Мгм, точно. Ну, здорово. Мгм. <chuckles> Эх. Да, интересно. Скажи, а вот с книгами был момент, когда ты всё перечитал в доме? Ну, по крайней мере, интересное. Как-то вот библиотека подключилась в твою жизнь или или нет?
Книги все перечитал, библиотека была детская, э, в которой не не особо чё-то интересного там было, потому что в целом я всё, всю да, и я и кла э, всех, м, приключенческую, в основном, всю литературу прочитал, э, фантастику тоже очень любил. Вот. А потом у нас, э, в школе каким-то чудом, а, в библиотеку кто-то, э, задонатил просто какое-то гигантское количество каких-то новых книг, и там было очень много детской литературы, и там появились комиксы. <inhales> И комиксы, г то есть то есть щас это даже называется не комиксы, а графический роман. И Боже мой! Какие ж это были классные комиксы, причем там появились комиксы, э, они были русскоязычные, но они там были про Тарзана, про Бэтмена, и, э, не эту книгу невозможно было взять, потому что её там просто вот люди там стояли и, э, писали, э, номерки, э, к кто следующий будет. То есть один человек на день, да, человек на день взял эту книгу, потом принес и следующий берет вот, а там же стоит человек и и ждет, вот когда вернут, чтоб её взять. Вот настолько это было. Да, да, да.
Ах, обидно. Класс. О! <chuckles> М. А, ничего себе! Запись на месяцы вперед.
<tsk> Да, это эпоха до телефонов. Да, да. Не было телефонов, не было
Слушай, ну, прям так интересно.
Невероятно.
Щас э, щас, э, с слово библиотека, наверно, не каждый ребенок знает, что это такое, <chuckles> что-то из области динозавров.
Ну да. Наверно, больше к институтским каким-то моментам, нед вот библиотека, потому что всё-таки искать информацию там. Хотя, блин, зачем она нужна, если у тя щас всё есть в интернете, ты всё просто нашел, и всё, да, да.
М. Мгм. Ну да. Но вот, имея опыт всё-таки живой книги, для тебя электронная книга заменяет это? Или всё-таки какие-то особые ощущения, воспоминания связывают именно с живыми книгами?
Живую книгу ниче не заменит. Живая книга совершенно по-другому читается и усваивается по-другому, так мозг устроен. Но да, больше в большей степени, я, конечно же, читаю, э, в электронном виде, потому что, ну, это просто банально удобнее. Более того, я же еще и и пишу, и я пишу, я у меня нету публикаций, э, в книгах, в физических не н н я хоть и посылал как-то в разные, э, вот, но да, н не публикуют, вот. Зато на площадках, где, э, э, есть огромное количество людей, которые тоже читают, есть всякие разные площадки, да, вот Author.Today, "Литрес" и так далее. Вот. Там ты можешь публиковать свое, э, какое-то произведение и потом смотреть за реакцией. Люди некоторые, да, начинают читать там, комментировать. Это это вообще офигительно, потому что ты получаешь обратную связь, причём очень быстро, буквально выложил несколько там частей- и уже обратную связь получил, уже те написали чё-то, ну круто же, кру
Мгм. Ну да. Ну, время такое, да, сейчас. Другие. Здорово. Скажи, а был какой-то момент, вот всё-таки ты всё равно же общался с друзьями, там на улицу выходил, чтобы к кто-то тоже заинтересовался таким хобби, чтобы, вот, от тебя передалось такая любовь к книгам? Может быть, ты рассказывал рассказы, которые ты э, приключения, которые ты читал, и как бы ребята начинали интересоваться. Было такое?
<tsk> А, скорее, мы, как это, э, м, <tsk> находились просто по интересам, и мы обменивались книгами. Вот такое было, да. То есть ты читаешь, потом ты нашел кого-то, кто тоже читает, и всё, и вы просто не можете остановиться. Вы друг другом общаетесь, обсуждаете, да. Вообще, читающего человека, если он прям фанат чтения, его, во-первых, остановить невозможно, он может часами проговорить. А во-вторых, э, начитанность, она, э, и и в минус есть, да, но и в плюс. Реально огромное количество тем, да, да. Тем более, если эта книга- это не просто какая-то там фигня, а прям вот какой-то там на какой-то основе сделана, там какую-то проработанность персонажей, историй, возможно, э, ну классно, классно. Ты как-то поговорил-поговорил, и тебе стало и приятнее, и легче, и опять же, как будто и жизнь, э, веселее намного, чем есть на самом деле. <chuckles>
Ага. То есть обсуждали? Мгм. <laughs> Ну плюсов всё-таки больше. Да. Мгм. А бы есть такое, что как бы если книги одинаковые нравятся, то, скорее всего, вам легче будет общаться?
Да, такое тоже бывает, обсуждение, но интереснее, когда разные книги, потому что ты можешь, э, показать какой-то другой, э, другое что-то и сказать: "Вот, а ты такое не читал? Потому что я даже не знал о таком". И ты: "Опа!" И открыл для ся новый жанр, и он интересный, круто же- круто.
А. Мгм. Ну, это тоже здорово. Мгм. Спасибо тебе за твои рассказы и впечатления. Было очень интересно послушать.
Спасибо за вопрос, было интересно всё это вспомнить, рассказать. И круто было, спасибо тебе, и пока-пока.